Okey, perfecto. Bueno, entonces, eh, no me has comentado todavía, ¿si has intentado, eh, calmar el estrés de otra forma o nunca lo habías intentado?
Cierto. Mm, eh, si te soy sincero no, porque, em, i o i iba al gimnasio, pero no, no he ido. Entonces, no. Yo ya siento que el ejercicio es muy bueno y sí, he de aceptar que cuando hacía ejercicio no estaba tan ansioso, pero quizás por el trabajo luego chocaban los horarios y luego estaba pagando nada más el gimnasio y no iba. Entonces, tam también, o sea, qué curioso, ¿no? Lo lo vi como un gasto inútil pero no comprar ropa, ¿no? Cosas así que son que son más caras que la mensualidad. Exactamente.
Okey. Ujú. Okey. <giggles> Okey, claro. Claro, absolutamente. Bueno, entonces, como primer consejo, en realidad, eh, me gustaría decirte que sería bueno que retomaras la actividad física, es algo que hasta a nivel biológico tiene muchísimos beneficios, sobre todo ahora que me comentas que estás trabajando de remoto, entonces es una muy buena oportunidad como para darle también un poco de energía a tu cuerpo, un poquito de movimiento que seguramente, eh, nunca hace daño. No es necesario que te inscribas al gimnasio, puede ser poco a poco, puedes comenzar haciendo ejercicio de a en casa o tal vez haciendo caminatas en el parque, si el tiempo lo permite, o hasta correr, si es algo que disfrutas. Eso en realidad sería como muy, eh, muy bueno, eh, para empezar. Exacto, y gratis, no tienes que gastar absolutamente nada. Entonces, para empezar <chuckles> está muy bien. De allí, otra cosa que me siento de decirte muy importante sería que cuando recibas el dinero, la primera cosa que que hagas es coger una pequeña cantidad, puede ser de forma gradual, para que te acostumbres poco a poco, eh, una pequeña cantidad de dinero, y esa sí guardarla, para así empezar a hacerte tu, eh, colchoncito de ahorros, tu colchoncito de emergencias, para empezar a crear un hábito de ahorro, eso sería algo muy bueno. Eh, necesitas mucha fuerza de voluntad, obviamente, eh, pero sí sería muy útil. Velo como puedes hay muchas formas de hacerlo, puedes coger un cochinito, literal, y poner tus ahorros ahí, abrirte una cuenta de ahorro en el banco. Incluso, eh, hoy en día hay bancos que te permiten, eh, si tú recibes el dinero en una cuenta, apenas recibes el dinero, te de te descuenta una cantidad que va directamente a a la cuenta de ahorro. Esa sería una muy buena opción.
Okey. Y gratis. Ajá. <chuckles> Okey, okey, claro.